آآ احكي لي كده هو الدفع الإلكتروني بالنسبة لِك أفضل، والّا الكاش؟
والله بُص هو إحنا بشكل عام بقينا يعني لغاية فترة قريبة جدًا، كلنا بنفضَّل طبعًا الدفع الكاش يعني، يمكن الواحد يخرج من البيت كده معاه مبلغ مثلًا على حساب الخروجة، أنا خارج خروجة طويلة فيها مصاريف آخد فلوس كذا، خارج خروجة بسيطة نازل على طول آخد فلوس كذا، إيه؟
إمم. حلو. يعني أنتِ بتفضلي الكاش؟ بتفضلي الكاش مثلًا؟
لأ، أنا مش يعني أنا حاليًا أنا مش من أنصار الكاش خالص، أنا ما بامشيش بكاش حاليًا، يعني أنا باقول لك لغاية فترة قريبة كنا كلنا بنمشي بكاش، دلوقتي تقريبًا قليل أوي اللي بقوا يمشوا بكاش يعني.
كل حاجة إلكتروني.
آه كل حاجة إلكتروني، كل حاجة في الدفع بتاعنا ف في الشرا، في كل حاجة.
طب وأنتِ بس بتحسي أنهي أأمن طيب؟
والله هو الأَأمْن إلكتروني يعني هو إيه مشكلته؟ مثلًا يعني أنا شايفة إنه ممكن تكون مشكلته اهم.
مش خايفة مثلًا في مرة تصحي كده تلاقي البنك بتاعِك اتسرق، ال ال الفيزا بتاعتِك اتسرقت؟ ما هو برضو كل حاجة ليها مميزات وعيوب يعني أنتِ مثلًا لو عملنا مثلًا مقارنة تفضّلي
دي حقيقة. أها.
أنهي واحدة مثلًا ترجحيها ليكِ؟
لأ. أنا حاليًا من أكبر، أكبر أنصار الدفع الإلكتروني في كل حاجة، في كل حاجة بقى يعني قُل لي فيزا إلكترونية قُل لي
امم. فواتير بقى، خروج، كله؟
فواتير، خروج، كل حاجة، أنا حرفيًا بقيت أنزل من بيتنا بالتليفون، معايا الApple Pay بتاعي ومعايا إنستا باي بتاعي، ومعايا كل الحاجات دي، وأنزل بتليفوني ومفتاح عربيتي، ده اللي أنا بانزل بيه. ما بقيناش بقى مضطرين نشيل محفظة فيها مبلغ قد كده، ما بقيناش مضطرين آه، الفلوس تقع مننا، آآ، اهم.
امم. حلو. جميل. آه، طبعًا. أنتِ ما عندكيش معاكِ في بس هل مثلًا تفتكري إن أنتِ لو معاكِ كاش مش هتشتري نفس اللي بتشتريه؟ يعني مثلًا، لو إحنا عندِك 100.000 جنيه كاش و100.000 جنيه في ال في الفيزا، تفتكري إن هي تتصرّف أسرع لو في الفيزا والّا لو كاش؟
اهم. هي هاقول لك على حاجة، هي فكرة الفلوس نفسها بقت بالنسبة لنا ما لهاش نفس القيمة، لمّا بقت على الإلكتروني بصراحة. خلّي آه، خلّيني يعني خلّيني أكون صريحة معاك. لكن من ناحية سهلت، هي سهلت، يعني خلّينا برضو متّفقين إن هي سهلت، آه أنا معايا دلوقتي زي ما أنت بتقول 100.000 في إيدي أسهل والّا على التليفون أسهل؟ واحد، أصلًا ما بقاش دلوقتي ما بقيتش تدخل مكان دلوقتي ما فيش فيه مَكَنة دفع إلكتروني. بينك بيبقى- على الأقل- بينك وبينها، ما فيش يعني دقيقة إن أنت تروح مثلًا بالعربيّة في كل ح حرفيًا في كل متر في في مَكَنة، مَكَنة تسحب منها فلوس، فأنت ما بقيتش متضايق.
لم تبقى صح، صح. امم. امم. طبعًا. آه طبعًا. لا طبعًا، هو برضو حلو، أنتِ لو دخلتِ مطعم مثلًا وآمم، حبيتِ تدفعي كاش آسف تدفعي أقصد فيزا وقال لِك لأ، أنا ب أسف أنا مش هأقدر أدفع فيزا لإن مش عندنا. تفتكري المطعم من وجهة نظرِك يقع؟ أو المكان عمومًا مش شرط مطعم؟
اهم. أكيد، أكيد، أصل إحنا بقينا في التطوّر دلوقتي يعني، كل الناس فعلًا، فعلًا اللي ما عندوش مثلًا فيزا بقى بيدفع إنستا باي، اللي ما عندوش إنستا باي بيدفع فودافون كاش. فأنا أكيد يعني المرّة الجايّة لو هو بقى مطعم فظيع، هاضطر أروح تاني مثلًا وآخد فلوس وأنا رايحة، بس لكن لو هو مطعم عادي إيه اللي هيجبرني على كده يعني؟! ده كفاية الموقف اللي أنا هاتحط فيه أصلًا بسبب إن أنتم مُتأخرين دي مش حاجة مِنّي أنا. دي بجد يعني لمّا بادخل عند حد يقول لي: "ما عندناش فيزا" أقول له: "أُ أُ طب ماشي إنستا باي" "ما عندناش." في ناس فعلًا كده! في ناس كده، بس وأنا باقول له: "لسّه في حد دلوقتي كده أصلًا؟!" يعني امم.
امم. حلو. آه، طبعًا. اللي هو آه <giggles> أيوه. هو أنتِ شايفة لأ صعبة. م صعبة. طب كانت إيه هي أول دفع مثلًا ليكِ تجربة يعني إلكتروني، كانت أول مرة مثلًا من قد إيه أو عملتيها إزاي، إيه اللي عرفِك على الطريق ده؟
بُص أنا عمومًا أنا ضد الترندات عمومًا، يعني أد الناس كلّها طلعت فجأة تقول إنستا باي، وتعالوا ندفع بالإنستا باي، وتعالوا نشتري أونلاين ومش عارف إيه، أنا ما كنتش أنا آخر واحدة في العالم نزلت إنستا باي.
امم. حلو.
بس لما لما بدأت أتعامل معاه. <tsk> ندمت على الوقت الضائع من حياتي، وأنا واقفة باسحب فلوس من الماكنة <laughs> أو أو إن أنت تصحى الصبح عشان تحول الفلوس لحد، أو د تروح البنك تقعد في في في في وقت انتظار طويل جدًا، عشان في الآخر تعرف تسحب فلوس، طب ما أنا هاحولهم لك في ثانية وأنا قاعدة دلوقتي.
وبعد كده، ندمتِ بقى. آه، صح كده، آه. <laughs> اللي هو الموضوع امم. طب أنتِ لو حبوا إن هُم يحولوا جزء معين إلكتروني بالكامل في الحياة، اللي هو ما ينفعش لافـي ما ينفعش كاش أبدًا يدخل فيه، إيه هي أول حاجة تفكري فيها؟
يعني اهم. إن هو ما عادش ينفع كاش ندفع كاش، آآ ممكن ال الحاجات بتاعة السوبرماركتات والحاجات دي، لأن بصراحة أنا كل يوم رايحة جايّة على السوبر ماركت، وأعتقد أغلبنا يعني، آه، حاجة يوميّة، كلنا بناكل، كلنا بنشرب، كلنا حتّى لو هندخل نجيب علبة مناديل، مُضطرين ندخل السوبر ماركت، و ويعني عادي ساعات ما بيبقاش فعلًا معانا كاش، ونضطر نطلع الفيزا عشان مثلًا 50 جنيه <laughs> لأ، م على فكرة الخضار والفاكهة بييجوا مرّة في الأسبوع مثلًا، أنت تقصد بتوع الخضار في في الدفع والّا تقصد إيه؟
آه، هي خلاص هي حاجة م م امم. عشان هي يومية طبعًا. أيوه. طب وبتوع الخضار؟ وبتوع الخضار. امم. في الدفع آه.
أ إن همّ يعني يعني تقصد إن همّ هيعانوا معانا والّا تقصد إيه، والّا تقصد في الشارع؟
يا في شركة الدفع. مش هيعانوا لأ يعني تقريبًا آآ هل أنتِ لو رُحتِ بتتعاملي مع حد بتاع خضار عنده فيزا، وواحد تاني ما عندوش فيزا، هل تفتكري إن بتاع الفيزا دَوَّة هو اللي بتس تتعاملي معاه أحسن، أنتِ في وجهة نظرِك كده؟
بصراحة أنا باعمل كده فعلًا، يعني لو اتنين قدّامي كده، آه أنا فعلًا باروح لبتاع الفيزا حتّى لو كان أغلى. <laughs> عشان هو بيسهل لي حاجة تانية والله العظيم ده بيحصل بجد، هو بيسهل لي حاجة تانية، بيسهل أنا واحدة من الناس حرفيًا ما بقتش أمشي ب ب50 جنيه في جيبي خلاص، ليه، ليه لمّا أنا معايا
ياه! <laughs> طب أنتِ شايفة إن بعد فترة معيّنة، أ ممكن الكاش يختفي خلاص؟ بسبب بقى يعني مثلًا لو كل الناس تقريبًا بنفس شخصيتك كده هل
لأ. لأ، لأ ما أظنش، ما أظنش إن لدرجة أن هو يختفي، لكن أكيد هيقل كتير، يعني أكيد كل اللي ما عندوش دلوقتي هيبقى عنده بعدين، يعني لو لسّه في ناس ضد الفكرة، يعني معلش حتّى مامتي بقى عندها، مامتي اللي هي أبعد ما يكون أوي يعني عن التكنولوجيا والحاجات دي، بقت عندها، إنستا باي وبتحول على الإنستا باي.
حلو. حلو. طب أنتِ شايفة دلوقتي
وغير كده ناس كتير بقت بتشتري أونلاين يعني، بغض النظر عن الدفع بس ال الإلكتروني. اها.
ما أ طب ما هو كنت لسّه هاقول لِك. أنتِ شايفة الوقتي إن الأونلاين ده، بيقدِّم لِك طريقتين، يعني مثلًا لما تطلبي حاجة من أمازون أو أو كذا، أو كذا، بيقول لِك الدفع عند الاستلام، أو الدفع فيزا.
تمام.
أنتِ بتآمني إزاي تدفعي فيزا، لو الحاجة ديّة ما شفتيهاش أصلًا، يعني لسه ما عاينتِيهاش؟
ما هي دي بقى الحاجة الوحيدة اللي أنا ما بادفعهاش فيزا <laughs> اللي أنا حاجات اللي أنا طالباها أونلاين <laughs> يعني معلش، أستلمها وأمسكها في إيدي كده واعاينها يمين وشِمال، وبعدين أدّي حضرتك الفلوس لكن أنا كنت شُفت تجربة.
<giggles> حلو. يعني أنتِ مش من الناس اللي بتطلُب حاجة إمم، إمم. قولي، معاكِ.
لأ، يعني كنت كان تجربة ل ل لأختي تقريبًا، كانت بتحكي، إن هي كان جالها الحاجة لغاية قُدّام البيت وهي دافعة فيزا، والراجل رَن عليها وهي كانت تقريبًا نايمة وكده، و والراجل راح سايب الحاجة قُدّام الباب ومشي. فطبعًا وارد إن كانت تتسرق، وارد الحاجة مش مضبوطة، وارد، وارد، وارد. إزاي أنت تسلِّم وتمشي؟ عشان هو خد فلوسه طبعًا. فأنا من وقتها وأنا حرّمت.
حلو. طبعًا. طبعًا. وساعتها ك آآ، ساعتها يعني اتعاملوا اتعاملوا معاه مثلًا والّا لأ، ما سابوا الموضوع ده عادي؟
أعاين، بعدين أدفع ما هو أصل، هي كانت كان أمازون، يعني فاللي هو، هنعمل إيه طيب؟ إمم. للأسف في في كذا في كذا مشكلة مع الشركة دي يعني.
إمم، إمم. طب أنتِ طب أنتِ حصل إنِّك أنتِ اتزنقتِ في مرة كده، مافيهوش كاش خالص، واضطريتِ بقى تعتمدي الدفاع آآ التام على ال على الفيزا؟ يعني أو العكس، اللي هو مثلًا مكان مافيهوش فيزا، واضطريتِ تدفعي كاش وأنتِ معاكيش
أيوه والله. على فكرة، ده حصل وقريِّب في مطعم هنا، إسمه وهمي، ما أعرفش تعرفه والّا لأ. آآ وهمي ده أوّل ما فتح خالص عندنا، ما كانش عندهم آآ فيزا، كانوا لسه دافعين أ لسه فاتحين يعني، هُم الناس في الأوَّل ما بيبقاش عندهم فيزا أول ما يفتحوا وكده. آآ، ووقفنا وطابور بقى، مش عايزة أقول لك طابور كان قد إيه، بجد أنت بتقعد تقعد شوية حلو واقف نُص ساعة، كمية الزحمة اللي عنده فظيعة، فبعد ما وصلنا عند الكاشير أصل ما فيش فيزا. ما كنّاش نعرف، لسّه فاتح والمفروض إن هو براند واسم مطعم معروف وبتاع، أ حرفيًا يعني وقفنا نشحت من الناس اللي واقفين "معلش معاك 200 جنيه وأحوِّلهم لك Insta pay؟" <laughs> يعني أعمل إيه طيب؟ أنا لو طلِعت من الطابور مش هاعرف أدخُل من الزحمة؛ <laughs> فمعلش والنبي، أستأذن
إمم. قولي. حلو. حلو أوي. وأنتِ طبعًا ما كنتيش تعرفي أصلًا إن هو <giggles> عملتِ إيه طيب؟ ياه! أنتِ طب أنتِ بتلاحظي إن، الدفع الفيزا، بيختلف من مكان للتاني؟
<chuckles> يعني إيه بيختلف؟
يعني مثلًا ممكن يكون آآ القاهرة غير إسكندرية غير مكان تالت، اللي هو آآ مكان تكون منفتح أكتر، عشان الإلكتروني فيه أسهل، يعني
هو أعتقد طول ما إحنا بعيدًا يعني عن الأرياف والدنيا مُتمدنة، أكيد هيبقى ال الدفع بالفيزا أسهل كتير، كتير يعني وحتّى برّه مصر أعتقد الموضوع
امم. تفكتري في ناس عندها الحوار ده صعب أصلًا؟
أكيد آه، يعني أكيد يعني أ أكيد برضو مامتي يعني مامتي برضو لسّه آه، هي فعلًا نزلت إنستا باي وكده، بس هي لأ، من الأفضل إن أنا أمسك الفلوس في إيدي. هي ماما لسّه عندها قناعات إن البنك بيغلط. بالضبط البنك هيغلط ويطلع لِك غلط.
ما زالت آآ معتمدة على ال امم على الكاش، بتحسّي إن الناس الكبيرة في السن، متقبلة الفكرة دي أصلًا؟
أكيد لأ، بس بس إحنا كلنا كده، كلنا أوّل ما جات لنا حاجات جديدة كنا مش متقبلينها، بعدين بدأنا نحس إن هي بتسهل لنا حياتنا فنتقبلها. يعني معلش الناس الجديدة في السن مش مهتمين بال بالsmartphones والحاجات دي، اهم.
لأ. طب أنتِ إزاي بتتعاملي أصلًا آه، يعني حلو. مم بس تفتكري أنتِ لو مكانهم تفكّري نفس التفكير؟ <tsk> يعني لو جالِك حد بعد 30 سنة، يقول لِك ده في دلوقتي تطبيق بيخليكِ، إنِك تجيبي مثلًا أي حاجة مثلًا آآ غير غير معقولة مثلًا في البيت، تطبيق مثلًا واحد ييجي يشيلِك يوديكِ المكان اللي أنتِ عايزاة، بدل ما تنزلي تاخدي تاكس. <laughs>
أ أحلام، أحلام <laughs> أنا ال أنا يعني عايزة أقول لك إن أنا أهو في سني ده، وأنا ما باعترفش بأي حاجة بتيجي سريعة والناس كلّها تهب فيها مرّة واحدة، لازم أنا فعلًا أكون مقتنعة إن هي هتنفعني. فهُم بالنسبة لهم آه، بالضبط فهُم بالنسبة للناس الكبيرة في السن، هُم بالنسبة لهم الموضوع آآ يعني آه، نفس الفكرة يعني أنا بالنسبة لي أنا واحد اتعاملت مثلًا 50 سنة بالكاشات، إيه اللي خلّيني أجي النهارده أتعلم حاجة جديدة على الموبايل، وأنا أصلًا ما باعرفش أمسك smartphone أو أو تليفون ذكي يعني. إيه اللي يخلّيني أعمل كده، ما أنا لسه باتعامل بال بالكاشات، والبنك شغال.
آه. وجربتيها مرة و2 و3 نفس الطريقة، نفس الفكرة. طب أنتِ امم، صح. طب إم إمتى أنتِ أصلًا حاجة تطلع جديدة، وتثقي فيها جدًا، لمجرد إن أنتِ جربتيها؟ هل من مرّة واحدة مثلًا، والّا لأ لازم تاخد منِك شوية وقت حلوين؟
أكيد، أكيد لازم كلنا ناخد شوية وقت حلوين في الأول، نتعلم ونجرب و ونبعت ونستقبل و و ويا سلام بقى لو الشبكة وقعت، الواحد بيفضل شايل هم ال50 جنيه اللي هو بيحولهم <laughs> لغاية لمّا يوصلوا لل للي رايح. <chuckles>
إمم. <giggles> آه، ما هو لسه أنا كنت عايز أسألِك سؤال بالنسبة للشبكة اللي وقعت، ال لو فجأة الإنترنت اتعطل، الشبكة وقعت، وكل فلوسِك محجوزة بقى، وخلاص يعني already أنتِ مش معاكِ فلوس كاش، تعملي إيه؟ يعني دلوقتي تندمي على حاجة زي كده؟
أها. إيه السؤال ده؟ هاعيط دلوقتي أنا أنا مجرد التخيل هيخلّيني أعيط، أكيد هاندم فعلًا. أكيد هاندم.
آه، يعني تخيلي كل فلوسك مجمدة، ما فيش جنيه هيطلع، أو حصل بقى حرب إلكترونية، كل الفلوس ضاعت. ساعتها بقى بتوع الكاش <giggles> هيفضلوا يقولوا أهو شُفت؟ <giggles>
ليه؟ <laughs> يا رب ما يح <chuckles> أصل أنا متعودة عمومًا إن أنا كل أول شهر باروح أسحب ف مصروف البيت يبقى فلوس كاش في البيت، عشان طبعًا ما يعني بييجي لي مدرسين في البيت، بييجي لي آآ الناس توصيل، بتاع، فلازم يبقى معايا فلوس كاش في البيت. فأنت أنت كده هتخلّيني أفكر أروح أسحبهم كلهم دلوقتي أحطهم تحت تحت بلاطة تاني زي زمان كده أحطهم تحت البلاطة.
حلو، حلو، آه، آه. اللي هو آه. طب أحسن خدمة، آمم، عجبتِك في الكاش آآ في الVisa، أحسن خدمة قدمتها شركة مُعيّنة أو أو بنك مُعيّن في الدفع؟ آمم، تفتكري إيه مثلًا؟ من الحاجات اللي بتطلع كتير زي InstaPay، فودافون كاش، آآ Apple Pay.
أ أعتقد هي فكرة حرفيًا تحويل الفلوس وإحنا قاعدين في بي حرفيًا تحويل الفلوس وإحنا قاعدين في بيتنا دي وفّرِت وقت ومجهود و وكل حاجة في الدنيا بصراحة. بس برضه من مشاكلها طبعًا إن هم بياخدوا نسبة وقصص والحاجات دي ف <tsk>
بس أنتِ بالنسب لسه كنت هاقول لِك، طب ت أنتِ تفتكري النسبة دِيَّة تستاهل حاجة زي كده؟ يعني إيه رأيِك هم فعلًا بياخدوا آآ مبلغ مُعيّن قصاد ال الخدمة دي، الcommission ده، تفتكري إن هو حاجة من حقهم، والّا لأ لو كانت أحسن يبقى free كان يبقى أفضل بكتير؟
اهم. هم يعني معلش هم ياخدوا كِليتي ويعملوا اللي هم عملوه ده بصراحة، يعني ما ما أروحش أقعد أنا في البنك بالساعات آه، أنا من أنصار موض موضوع ده بصراحة منبهرة بيه جدًا، يعني أنا كل حاجة عندي دلوقتي بالVisa ما فيش ما والموبايل كمان، يعني الVisa على الApple Pay ما بقيتش أشيل فيز حقيقية.
آه، ده أنتِ من <laughs> آه، اللي هو <laughs> طيب. حلو أوي. آآ طب ما بتخافيش أو ما عندكيش كده خوف من إن ييجي لِك رسالة تم سحب كذا، تم إيداع كذا، آآ تم مش عارف
آآ والله وسواس، <chuckles> وسواس ده بجد يعني، ده أنا ساعات بيبقى في تهنيجة في الشبكة فييجي لك رسالة بعدها بشوية. فأنا أساسًا باقعد أعصر دماغي يا ربي آه ب ب بالضبط <laughs> في وأقعد بقى أقرأ ال ده كان عند أسواق المش عارف إيه، آه، آه، صح أنا، أنا، أنا، خلاص، أنا الحمد لله أمان، الدار أمان.
امم. لا ساعتها طبعًا اللي هو وأنا وصرفت فين؟ <laughs> رُحت فين؟ جيت منين؟ <laughs> أيوه، صح. طيب آخر سؤال علشان وقتِك، آآ عايز أسألِك على حاجة مهمة جدًا، لو حد بقى ما عندوش أي حاجة إلكترونية نهائيًا؟
اهم.
وتنصحيه مثلًا، وقولي له مثلًا نقطتين أو 3 مُهمين جدًا، يخلّوه فعلًا إن هو يتجه اتجاه الدفع الإلكتروني.
آآ والله يعني، هيفوتك كتير أوي في حياتك فعلًا، لو ما جربتش الموضوع ده، حاول يبقى عندك أي حاجة، حتى لو IntsaPay أو فودافون كاش على الأقل، يعني أعتقد ده عند كل الناس حاليًا فودافون كاش حتى الناس اللي هم، آآ م مش ما لهُمش أوي في ال في التكنولوجيا. لأن هو مش محتاج حاجة يعني أنت بتحوِّل كود
حلو. إمم. جميل. بس أرجع وأقول لِك إن هو بيبقى ليه نسبة. ففي ناس بيبقى عندها النسبة دي بتعمل شوية قلق شوية، أو مثلًا
ماشي هتوفر لك تمن مواصلاتك إن أنت تروح تاخد فلوسك من الشخص ده. هتوفر لك مجهودك، هتوفر لك وقتك لو أنت مش قادر تروح، لو أنت تعبان. بعدين النسبة معلش بتبقى تقريبًا 1% أو حاجة كده مش النسبة ال اللي تخلّي الواحد يلغي أو أو يتمشور مشوار
إمم. حلو أوي. آه، يعني أنتِ شايفة إن هو آه طبعًا. إمم، صح.
آه، إن هي م بتوفر لك حاجة تانية، اعتبره تمن مواصلاتك، اعتبره تمن مجهودك، اعتبره تمن نزلتك. فحتى يعني فودافون كاش من أسهل الحاجات لأن أنت بتبعت وتجيب بكود مش محتاج حتى إن أنت ب يبقى معاك تليفون ذكي أو تليفون عليه ال البرنامج بتاعهم خالص، في ثانية وأنت قاعد.
إمم، إيه تاني؟ حلو أوي. أنتِ قصدِك اللي هو ال الكود المُعيّن اللي بيدخَّلوه، آه، تمام.
آه، بيحطوا كود وبي بيحوِّلوا الفلوس أو يستقبلوا فلوس.
آه، اللي هو لا Application ولا account ولا حاجة.
ولا أي حاجة، ولا أي حاجة، وهتروح عند أي مكنة تسحبهم وأنت واقف في ثانية، وقت ما تحتاجهم يعني. آآ يعني أنا أعتقد إن هي دي بالنسبة لي أحسن حاجة، عشان أنا بصراحة مش من أنصار الزحمة، الوقت والمجهود والزحمة، ما ت ما تقعدش في زحمة، ما تقعدش في آه هيقرب لك المسافات مع كل الناس تقريبًا، مش هتشيل هَم بقى إن أنا لسه رايح آخد فلوس من حد.
صح. صح، إيه تاني؟ اللي هي الوقت والمجهود. آه، الزحمة دي مُملة جدًا. أنتِ تقريبًا آآ ممكن تدفعي فلوس عشان الزحمة دي تخلص. يعني أنتِ لو قالوا لِك تدفعي هنا 1000 جنيه وتخَش وتاخدي
هو أنا مش أنا لوحدي بجد، <chuckles> مش أنا لوحدي أعتقد كل الناس تقريبًا كده، آه، لو لو هندفع لك فلوس عشان ما تقعدش في زحمة، آه ماشي، حتى بأمارة إن في ناس بتخلّص مصالحها كلها ب ب بفلوس وهُم قاعدين في بيتهم. آه، أدفع لك أنا 1000، 2000 جنيه وروح خ آه، روح خلص لي ورقي وامضِ لي ورقي من فين وفين وفين، و وهاحوِّل لك الفلوس كمان، وهاحوِّل لك الفلوس كمان في الآخر مش هاديهم لك كاش كمان. من الناس برضه اللي بيتضايقوا من موضوع التحويل ده، الناس بتاعة Uber وCareem والحاجات دي.
إمم. إمم، إمم. صح، اللي هي الأونلاين أو كده، صح، إمم، إمم، صح. وهات لي الحاجة على الجاهز. صح. صح <laughs> آآ أنا بتحسي تحسي إن الناس دي، آمم، ال اللي عاملين الحاجات دي، هم فعلًا سهِلوا على ناس كتير، حتى لو بياخدوا فلوس كتير.
آه، بصراحة فعلًا، دي حقيقة يعني. ب ب بيفرق حتى مع ناس الناس اللي مش قادرين ينزلوا، الناس اللي عندهم أطفال، الناس اللي ما عندهمش وقت كفاية، الناس ال أنا حاليًا مش محتاج فلوس، خلاص هُم محطوطين.
حقيقي أنا إمم.
م مش مضطر إن أنا أنزل، حد جالي طب في طوارئ وبتاع، معلش حتى الصيدليات بقى عندها تحويل.
صح، إمم.
إيه اللي يخلّيني أمشي بفلوس
يعني أنتِ من الناس اللي هي أي حد معاه كاش، لا يا جماعة والله حوِّلوا جزء منها على الأقل 50% إلكتروني علشان تكون حياتهم أسهل.
ما فيش مشكلة، آه، يا ريت يعني ده أنا أنا لمّا باخرج مع صاحباتي بادفع لهم بالVisa وآخد منهم الكاش، بدل برضه يعني أنا تبادل أموال بدل ما أقعد أسحب أنا من مكنة وبتاع، هاتوا يا جماعة الحساب ولا، أنا هادفع أنا.
<giggles> حلو. تمام. حقيقي أنا باشكرك جدًا على ال الرد الجميل ده والله. أتمنى تبقي بقى يعني زي الفل كده ونتقابل قُريب في حاجة تانية.
أكيد، أكيد، وأنا كمان، شكرًا جدًا.
شكرًا جزيلًا.